E de e deve ser muito complicado pra pessoa, se ela não se reconhecer um valor fora do trabalho. Eh, sei lá, se a pessoa só f só trabalha, só faz isso, ela chega em casa, dorme, come, acorda, vai para o trabalho. Realmente, o ela é trabalho.
Uhum. <chuckles> Pode ser, tem gente que é trabalho, mas mesmo se a pessoa trabalhar em repartição pública, se alguém me falasse isso, por exemplo, eu a primeira coisa que eu ia perguntar, era falar: "Nossa, você é uma pessoa muito paciente do tipo, você então, você deve ter muita paciência porque trabalhar com público, né, principalmente num órgão público, deve aparecer todo tipo".
Geralmente são as pessoas muito impacientes que trabalham. <laughs>
Exatamente. Que eu acho ia deixar jogar na bola da pessoa. "Você é muito paciente ou muito impaciente? Porque trabalhar com público deve ser bem difícil!". Uma vez, e um cara, eh, eu conheci, que foi a a vez que eu mais me instiguei com o trabalho da pessoa, porque ele era padre.
<laughs> É. Hum? Olha! E ele via como um trabalho? <chuckles>
É, ele é ele é padre. Aí, ele virou e falou assim: "Não, porque eu sou padre". Daí eu interrompi e falei: "Você é um padre?". Aí, ele falou: "Sim". Eu falei: "Você tem uma paróquia?". Daí, ele falou: "Tenho tenho uma paróquia no Jabaquara". Era em São Paulo. <chuckles> Aí, eu falei: "Não acredito". Eu fiquei meio obcecada, né, porque ele era um padre. Eh, porque ele era um pa ele é padre e ele estava fazendo mestrado junto com uma amiga minha na a na PUC, né, na faculdade. Então, era muito interessante. Então, daí eu fiquei um pouco obcecada por ele enquanto trabalho e tal.
E ele parecendo aquelas, né. E Olha, que interessante! O padre estuda. É. Aham. Porque ele tem valor além do trabalho. Às vezes, a pessoa se de vira padre, é só padre, né?
Mas acho que fo